Aber war er denn jemand, mit dem du sehr eng Kontakt hattest? 'N Freund, den du zweimal die Woche auch persönlich gesehen hast oder nicht?
Nun, e er war eben Amerikaner, das heißt persönlich sehen ist da, äh, wenig drin gewesen.
Ach so, er hat auch nicht bei euch in der Nähe achso, äh, hätte ja sein können, dass er in Deutschland gelebt hat. Ne? Okay, da okay. Okay.
Ne, ne, ne. Ne, rein online er lebt auch in den USA.
Mhm.
Hm, aber wir haben uns schon zumindest in 'nem Voicechat so mehrmals die Woche mindestens einmal die Woche eigentlich getroffen und haben auch mehrere Stunden gemeinsam miteinander verbracht. Also war schon 'ne enge Freundschaft, ähm, und ja, insofern ist halt, äh, ein bisschen eine Neuplanung meiner Abende oder Nächte eher, äh, einhergegangen. Ja, wenn nun, äh, wir haben gerne zusammen Videospiele gespielt, aber das geht natürlich erst, wenn der Kerl Feierabend hat. Und sein Feierabend ist mein Mitternacht. <coughs>
Ach. Oh, okay. Ja, okay, ja, ja, klar, durch die Zeitverschiebung, verstehe. Okay.
Genau, dann dann fängt man eben um Mitternacht an, Videospiele zu spielen und dann wird's gerne mal, ja, 3:00 vielleicht auch mal 4:00, äh, und gut, das fällt jetzt weg und, äh, f äh, hat mehr oder weniger z
Da muss man seinen Tag vielleicht neu ordnen oder die Nacht dann in dem Sinne. Okay.
Genau, genau. Äh, also die Nacht wird jetzt viel mehr mit Schlafen eingenommen als <chuckles> wach sein. Das heißt, äh, wenn man das jetzt zynisch betrachten will, könnte man sagen: Ja, immerhin hat sich dein Schlafrhythmus verbessert.
Hm. Okay, aber ihr kennt euch so gar nicht persönlich, so hörte sich das an. Nein, nein. Okay. Aber es war jetzt 'ne längere Freundschaft über Jahre oder reden wir von Monaten?
Nein, nein, wir haben uns persönlich nie getroffen. Hm. Äh, schon Jahre. Wir haben uns an am Anfang von 2020 kennengelernt. Also
Ah, okay, doch Jahre, okay.
doch doch schon 'ne Weile. Äh, ja, also, äh, ziemlich bizarr und normalerweise, äh, bin ich auch einen, sagen wir mal, besseren Umgang gewöhnt mit meiner Verlobten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach wie vor mit Umgang mit Konflikten drüber spreche. Wenn es da einen Konflikt gibt, dann sind wir auch immer danach in der Lage, miteinander uns auszusprechen und dann, äh, zuzugeben: „Hey, ich habe hier was falsch gemacht und, äh, ich habe vielleicht da was falsch gemacht und könnten wir“ äh, ja, und dann versuchen wir eben irgendwie Kompromisse zu finden, so wie man das tut als erwachsene Menschen.
Mhm. Hm.